آآ، ا هتمام زيادة باللازم فبيقلب بالعكس، اللي هو لأ أنا برضه مش راضي في حاجة ناقصة، لإن في اهتمام عاوز أوصل للكمال ولا يمكن حد يوصل للكمال، لا يمكن م في في في أي ظرف م
صح. إمم. إمم. محتاجين نغيّر التفكير بتاعنا ده والله، محتاجين نغيّره، إمم. طيب إحنا كنّا بنتكلّم عن حفلات التخرُّج بع يعني أنت ما حضرتش حفلات تخرّج خالص، يعني يعني ما كانش ليك حفلة تخرُّج، هل أنت ما حضرتش خالص حتى؟
إمم، إمم. بالضبط. إمم. والنب والنبي أنا محضرتش ال آه.
إمم، يعني ما ح ام إمم.
لأ أنا فاكر حفلة التخرُّج الوحيدة اللي حضرتها، أنا كنت <clears throat> كنت إيه يا ربّي؟ أنا من قرية في مصر كده وكنت طالع التاني على القرية كلّها في الثانوية العامة تمام، في القرية بس كده، فكان إيه بقى آه الدحّيح، لأ أنا متخرّج من طِب كمان، فدحّيح، دحّيح يعني. <laughs>
إمم. حلو أوي، إمم، الناس الدحّيحة آه. ما شاء الله إمم، هنقُرّ بقى، <laughs> إمم.
المهم إيه آه بالضب ما أنا اشتغلتهاش فقُرّي براحتك تمام، <laughs> لأ ما اشتغلتهاش، لأ، لأ، كفاية عليّا كده، المهم إيه، <tsk> فالقرية ديّة اللي هو
كمان! طَب ليه طيب؟ <chuckles> آه، ماشي.
اللي هو اسمه إيه اللي بيترشّح لمجلس الشعب تمام، على أيامي كده كان بيترشّح اللي هو المُرشّح لمجلس الشعب كان عم عشان بقى يلِم الأصوات وبتاع، فقال لِك إيه، اختراعات كده بقى بتوع مجالس الشعب والحاجات دي، "أنا هاعمل احتفال النهارده في القرية للناس ال اللي متخرّجة في الثاوية العامة ومرتّبة على البلد." حلو الكلام، <tsk> فطبعًا احتفالية بقى تمام، هي الاحتفالية مش معمولة لينا يعني مش معمولة لبتوع المن هي معمولة ليه. <laughs>
إمم. إمم. ح ماشي. إمم. أيوه. أيوه، أيوه، حلو الكلام. <chuckles> إمم. إمم. أيوه، هو عشان الدعاية والراجل بيحب أهل بلده ومصلحتهم والكلام الفاضي ده آه، إمم.
آه. بالضبط. إمم. آه بالضبط، آه. فطبعا كانت احتفالية طبعًا حلوة والإحصنة اللي هي بترقُص ديّة وبتاع والكلام ده كلّه، بس كلّه على شرف ال ال الحاج اللي هو بتاع مجلس الشعب ده مش على شرفي خالص ولا على شرف ال ولا على شرف الغلابة اللي معايا دُول يعني. <laughs> فطبعًا كانت احتفالية
إمم. طبعًا، طبعًا، طبعًا. أنتم جايين بس تاخدوا الصورة، ياخد اللقطة معاكم وشكرًا على كده، دي دي لازمتكم أصلًا في الموضوع كلّه. <chuckles>
آه. آه، لأ، بس معلش بقى أنا أخدت منّه الرجل ده يومها إدّاني 30 جنيه وإدّاني قلم معلش، مش قلم على وِشّي القلم اللي هو بيكتب ده. آه. أيوه. <laughs> <clears throat> فطبعًا
إمم. 30 جنيه! أيوه، لأ، لأ، فاهمة. <laughs> لأ مش متخيّلة الصراحة القلم اللي على الوِش بس ماشي، بس أخنت 30 جنيه؟
آآ، لأ، هو قلم قلم
30 جنيه!
آه، ده بُصّي وبعدين إدّاني ظرف وفي ظرف ومتغلّف اللي هو لازم تقطعي الظرف عشان تعرفي فيه إيه، فاهمة قصدي؟ فكان طبعًا
آه، يعني هو يعني كان ضاحك عليكم بطريقة غير طبيعية وأنت طبعًا أكيد وأنت بتفتح الظرف ما كنتش متوقّع 30 جنيه، أنت قُلت ألفيناية كده والّا حاجة يعني، صح؟
أيوه.

ياه، أنا قلت لو حتى جنيه كويس المهم أهو اللي جاي منه مصلحة تمام، ما أنا معرفوش بقى، أنا كل اللي كان باهرني أيامها
امم آآ لا مش مصدقة الحتة دي بس ماشي.
آه، <tsk> لأ أنا كل اللي كان باهرني أيامها بصراحة والله بجد يعني باكلمِك بأمانة هو فكان معاها عربية آآ، بسواق كده والعربية اللي كانت معاها كانت مرسيدس بس اللي هي كانت عيون دي، كانت اللي هي عينين جنب بعض دي تمام، فأنا إيه آه، أيوه، بتاعة زمان اللي هي كانت عينين 2 جنب بعض دي كانت موديل مش عارف 99 2000، حاجة كده يعني. فالمهم إيه، فأنا كنت مبهور بالعربية يعني، كانت بالنسبة العربية حلوة، فطبعا إيه وإحنا هو طبعًا بيسلم علينا وبتاع ومش عارف إيه، فهو وهو رايح بقى يركب فالناس بقى من حولينا وبتاع، أنا قمت متسرسب ما بين الناس كده من تحت لتحت كويس، وقمت قاعد في العربية وهي مفتوحة. <laughs>
امم. أيوه، امم. امم. حلو آه، بتاعة زمان دي آه. أيوه، آه. امم. <chuckles> تمام. امم. أيوه. يا الله! كده من نفسك كده م من غير استئذان من غير أي حاجة خالص آه، وقعدت تستكشف فيها بقى.
<laughs> والله العظيم، من نفسي كده. ولا الهوا، هو كان في سواق فاتح الباب كده آه، السواق كان فتح الباب كده ومستنيه عشان يدخل بس بس الناس بقى أنتِ عارفة بقى بقى ومجلس شعب وبتاع، "يا بيه، يا باشا،" فالكل ملهي معاه فالباب السواق فتح الباب، فأنا مسترسب بقى عيل صغير مسترسب وقمت إيه، قاعد جوّه العربية، قعدت كده بقى أشوف مبسوط أوي، مبسوط أوي إنها مرسيدس، فالراجل على ما لقيته السواق شافني :انزل يلا، انزل يا ابني" قلت له: "ولا! أنتم مش لسه مكرمني دلوقتي مش أنا التاني ع <laughs>
آه امم. امم. امم. يا خبر أبيض! امم. خلاص بقى يا ب إحنا أخدنا اللقطة بتاعتنا أنت ولا وكل حاجة يعني خلاص <chuckles> أخدوا أخ أخدوا الغ الغرض اللي هم عايزينه منك وشكرًا على كده، اركن بقى على جنب يا باشا خلاص مالكش لازمة
أنتم أنتم خدتوا اللقطة وخلاص؟ أيوه. <chuckles> امم. بالضبط. "انزل يلا ومش انزل يلا، طب يا عم، طب بُص خد يا عم ال30 جنيه اللي هو اداهم لي أهم، بس هتنيني قاعد في العربية شوية عشان أنا باحب العربية دي." "انزل يلا من هنا يلا، يالّا يلا." قلت يا أولاد الذينة ده أنا التاني على ده أنا التاني على البلد يا أولاد اللذينة. <laughs> نزلت.
امم. آه. امم. <chuckles> لا التانية على البلد دي خليها نفسك مش بتاعة حد خالص دي.
آه، بالضبط، أيوه. <laughs> ف من المناسبات فدي المناسبة الوحيدة تقريبًا اللي تنفع حفلة تخرُّج يعني، تمام؟ <chuckles>
امم. <chuckles> طي آه، أنا برضه كانت حضرت حفلة تخرُّجي برضه بس كان ليها ترتيبات بصراحة قبلها، عايزة أقول لك قبلها بشهر.
آه.